Allora, uhm, più che altro non ho mai sentito parlare di posti in cui, le proprie associazioni ho sentito parlare comunque de dell'oratorio, ma la vedo più una cosa giovanile, nel senso se c'hai 14 anni può andare bene, hai 30 anni non puoi andare all'oratorio, devi trovarti delle amicizie, devi conoscere qualcuno in un altri in altri posti.
Okay. Mh-mh. Certo, <chuckles> certo. Magari facendo delle attività, non so, magari iscrivendoti in palestra, non so, facendo facendo attività di questo tipo.
Esatto, esatto. ehm secondo me anche una banalità andare tutti i giorni, ehm, nello stesso bar può aiutare. Nel senso se abiti
Certo.
in un paesino piccolo, ehm, saranno sempre quei quelle quelle 20 persone che vanno al bar durante il giorno. Se abiti in città lì può diventare abbastanza più più impegnativa la situazione ehm
Certo. Certo, perché cambia cioè ci sono più persone che frequentano uno stesso posto certo. Allora
Esatto. Ehm, oppure magari trovare anche, non lo so, dei ma, mhmm, dei punti di ritrovo, ma anche solo dello sport, da vedere delle partite gratuite, oppure nei tornei estivi anche lì puoi fare tantissime amicizie perché sono sono luoghi più conviviali dove comunque c'è c'è un ristorante, c'è qualcosa, ci sono dei proprio dei punti di incontro. Quindi associazioni no, però sicuramente nei meto mhmm, in maniera più tradizionale con bar eccetera, lì riesci.
Certo. Certo, certo. Certo.

Uhm, allora len le l le differenze principali sono state più che altro nel nella maniera di relazionarci, okay, ehm, al sud ero abituato che l'oratorio per esempio, sì ci sono, ma non sono il punto di ritrovo per i ragazzi. Ehm, la sera l'aperitivo n non si fa, ma più che altro si esce a cena assieme. Ehm, qua si usa molto l'aperitivo, ehm, oppure, mhmm, noto che il venerdì sera è preferito al sabato sera, perché il sabato lo vedo più come lo vedono più come cena, almeno son sempre esperienze mie eh, no non sto dicendo che a livello generale è così, però per esperienza personale mi mi trovo a trarre queste esatto mi trovo a trovare mi trovo a trarre queste, mhmm, queste, ehm, queste queste considerazioni personali, ehm, se tu vieni da un posto in cui le abitudini sono quasi totalmente diverse allora, ehm, là sicuramente diventa più tosto.
Mh-mh, mh-mh. Mh-mh. Certo. <chuckles> Okay. Ah-ah. Ah. Ah. Okay. No, certo, certo, certo. È quello che hai vissuto. Certo, quindi diciamo che la maggior parte la maggior parte delle delle differenze le hai notate in base, diciamo, a come si vive la giornata, a come proprio si ehm, al modo di incontrare magari gli amici, al modo in cui, ecco, la differenza tra cena e aperitivo, diciamo, quindi proprio al modo di di vivere in 2 posti completamente diversi.
Sì, sì, ehm, son son queste qua le cose, le, ehm, cioè e e sono sc sono sciocchezze, okay, sono sciocchezze. Però se tu non nasci in quel contesto, allora lì ti può diventar difficile applicarlo esatto. Ehm, però non è impossibile abituarsi, nel senso che, ehm, certo se l'aperitivo solitamente qui è a base alcolica, ehm, bevono lo spritz piuttosto che il bicc il mezzo di di vino bianco, e essendo anch'io astemio, faccio anche poi fatica proprio a fare l'aperitivo, perché, ehm, se se io prendo la coca la coca cola e gli altri prendono tutti quanti robe ar alcoliche, allora lì, ehm, ehm no beh, non mi sento incluso, mi sento un po' la pecora nera dai, diciamo così esatto.
Mh-mh, certo, certo piccolezze. Fai fatica? Certo. Certo. <chuckles> Okay. U ehm, certo, certo. Non ti senti incluso, diciamo. Fuori luogo fuori luogo, okay. E quindi, ehm, diciamo, quello che ti volevo poi chiedere, come, mhmm, ehm, hai fatto per, diciamo, sentirti meno solo, cioè, hai messo in atto delle delle, mhmm, s una sorta di pratiche, cioè nel senso hai deciso: "Okay, devo superare questa cosa, quindi cerco di affrontarla", oppure è stata una cosa graduale, quindi magari ad oggi ti senti completamente incluso, ma comunque c'è voluto del tempo?
E